Trời ơi, cảm ơn bạn vì đã thích nha. Thì, ờ, mình có nghe qua á là, hả, chị bạn, ờ, với lại bố mẹ bạn với bạn á đều thích trong cái khu vui chơi Vinwonders á, thì, ờ, mình nghĩ á là để mà trải nghiệm một ngày hết trong Vinwonders thì mình nghĩ nó hổng có kịp đâu. Bởi vì nó rất là rộng và nó rất là nhiều trò luôn. Có khi á đi thủy cung không á đã hết một buổi sáng đến trưa rồi đó, là là bố mẹ bạn đã mỏi chân, đã mệt rồi, nói chi là đợi 2 đứa con gái chơi thêm mấy cái trò chơi nữa. Thì mình có một cái đề xuất như thế này, là gia đình bạn á thuê một cái khách sạn, ờ, nằm bên trong Vinwonders luôn đi, hoặc là gần đó, gần thật sự gần, nhưng mà mình đề xuất là thuê ở trong đó luôn đi, để mà nó tiện chơi 2, 3 ngày luôn á. Là mọi người đã ở khách sạn trong đó rồi thì sáng chỉ việc ngủ dậy ăn sáng ở dưới khách sạn á, rồi đi một lèo ra chơi luôn, thì nó nó tiện lợi hơn là bạn ở khách sạn ở bên trong thành phố á rồi bạn di chuyển đến Vinwonders, nó cũng mất thời gian, mà hả, bố mẹ cũng lớn tuổi á, chơi cũng hổng được nhiêu trò hết. Xong cái quay về thì nó mất cái vé đi, nó cũng uổng. Nên là ở khách sạn bên trong nó nè, vừa tiết kiệm được thời gian mà vừa chơi được thêm 2, 3 ngày, là chia ra chị em chơi 1 ngày, bố mẹ đi chơi 1 ngày, nó hợp lý hơn á bạn. Nên là bạn cũng, ưm, cân nhắc cái phần ngân sách cho, ờ, đặt khách sạn ở bên trong Vinwonders á, tại vì đặt bên trong nó thì mình nghĩ là cũng khá đắt, nhưng mà bạn hãy, ơ, ờ, chấp nhận là sẽ có ngày đắt ngày rẻ. Giống như là, cái ngày mà mình đi chơi trong Vinwonders á, mình ở khách sạn trong đó thì mình sẽ chịu chi tiền hơn một tí, để mà nâng cái ngân sách hơn, để cho mình được, ừm, chơi thoải mái, tại vì đó là sở thích của gia đình mình là chính mà. Xong rồi á, cái ngày cuối cùng á, mình về lại thành phố á mình đi ăn những hàng quán lề đường nè, nhưng mà những cái quán mà địa phương á, nó vừa ngon mà nó vừa rẻ. Thì mình chấp nhận là sẽ có những ngày ngân sách nó cao hơn tí, có những ngày mình hạ ngân sách tí, thì nó sẽ phù hợp với lại ngân sách gia đình bạn hiện có hơn á. Thì bạn thấy có ổn hông?
Đúng rồi. Mình đồng ý nha. Đúng rồi. Wow, đúng rồi đó! Ừm. <laughs> Ừm, hợp lý nha. Ưm, ừm. Đúng rồi ha. <laughs> A! Đúng rồi. Đúng rồi.